Ja, das glaube ich, das bleibt so haften in der Erinnerung. Ja, also, das das ist toll, wenn, äh, so 'n Film einen ja so sehr bewegt und auch wirklich was rüberkommt von der von der Message, von der Nachricht, gell? Ja, spannend. Ja, also, toll, das das ist wunderbar, super. Jetzt musst du mir den äh, n noch mal den Titel nennen. <laughs>
Ja. Genau, genau, ja. Ja. Ja, der Film heißt „The life of Chuck“. Also, den würde ich echt jedem empfehlen. Der kam auch rela der kam erst vor 'n paar Monaten raus, ist relativ neu, ähm, und einfach 'ne superschöne Geschichte. Ist einfach 'ne schöne Geschichte, die erzählt wird.
Ne Ja, also, das das wird gemerkt, genau, sehr schön. Also, toll. Du würdest schon sagen, das ist jetzt so 'n Film, den muss auch je jeder mal gesehen haben sozusagen, oder?
Ja, den würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, ja. Es ist ein Film, den würde ich jetzt jedem empfehlen. Ob der diesen Status von „Jeder muss den mal gesehen haben.“, wie jetzt „Der Pate“ hat, weiß ich nicht. Aber <chuckles> aber den würde ich das ist 'n Film, den ich jetzt gerade in meiner jetzigen Position, glaube ich, jedem empfehlen würde, ja.
Mhm. Ah, okay, interessant, mhm. <laughs> D D „Der Pate“ sitzt also auf Platz 1, oder? <laughs>
Ne, aber „Pate“ ist jetzt nicht auf Platz 1, aber ich würde schon sagen, dass „Pate“ 'n Film ist, den jeder mal gesehen haben sollte, ja. Ich würde sagen, dass es halt 'n perfekter Film ist und das gibt's selten.
<laughs> <laughs> Das ist spannend. <chuckles> Das wird notiert. <laughs> Nur zum Teil. <laughs>
Ja, ah, hast du „Pate“ nicht gesehen? <laughs> Okay. Okay, ja ne, ne, der Pate ist wirklich also, wenn wir von einem perfekten Film reden, ist der 1. Film, den ich nennen würde wahrscheinlich „Der Pate“, ja.
Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ja, äh, da ist ja auch der Charakter einfach so klasse gespielt, oder? Wie wie empfindest du das bei dem bei dem „Paten“?
Genau, genau. Es ist halt das Schauspiel, die Regie, die Bilder, die die Farben, mit denen rumgespielt wird.
Es ja, da spielt doch dieser berühmte Schauspieler mit. Wie heißt der gleich noch mal? Du weißt es sich
Marlon Brando spielt da mit und Al Pacino.
Ja?

Ne, also, der Anfang ist tatsächlich so aufgebaut, dass du überhaupt nicht verstehst, worum's in dem Film gehen wird. So, du hast 'n ganz anderes Bild auf das Ganze und mit 2 hast du dann so 'n Aha-Moment so direkt. Also, so, deswegen war das so, okay.
Also Ja? Also, du wenn d wenn du jetzt so also, du wirst ja in Teil 3 äh, in diesen 3. Akt reingeworfen, sagst du, in dieses 3. Kapitel und und wenn du in dem 3. Kapitel bist hm, wie ist das dann für dich? Äh, kannst du dir dann schon vorstellen, wie sozusagen, hm, Kapitel 1 aussieht? Also, das gar nicht, oder? Also
Genau, genau. Hm. Ja. Genau das halt überhaupt nicht. Also, es gibt Filme, weißt du, wenn 'n Film klassisch erzählt ist und du einfach in Akt 3 rei reingeschmissen wirst und du siehst, wie der Charakter jetzt das und das macht, dann vielleicht schon eher. Aber hier bist du wirst du halt reingeschmissen und hast 'n ga das ist 'n ganz anderes Szenario als Akt 2 und 3. Ga was es ist was komplett anderes und du weißt noch gar nicht, was passiert.
Ah,. Mhm. Ja. Ah, und in Rubrik würdest du jetzt den Film schieben? Also, so Kategorie, äh, Krimi, Thriller oder einfach nur so 'ne Biografie oder ne?
Ja, ich glaube ich würde den schon eher in die Richtung Drama setzen tatsächlich. Genau, also, wir reden ja von 'nem Film, der mich bewegt hat und der war teilweise sehr emotional und, ähm, sehr sch sehr schöne Geschichte über einen Mann, der quasi den Sinn seines Lebens verloren hat.
Ah, okay, interessant, ja. Aha. Ah, mhm. Ja, und das bewegt ja viele, diese Frage, ne? Der Sinn des Lebens, da fühlt sich dann jeder angesprochen, und wie wie war das für dich? Ist es dir am meisten in Erinnerung geblieben, dieses Gefühl von eben, ja, was beschäftigt den jetzt oder was ist da genau hängen geblieben? So vielleicht 'n bestimmter Satz oder 'n Bild oder 'n Gefühl oder
Ja, und Ja. Genau. Genau. Ja. Also, ich meine, we jetzt rein von den Bildern her war der Film wunderschön gedreht, also, es waren super Bilder. Aber was mir tatsächlich hängen geblieben ist danach, ich war einfach super motiviert. Der Film gibt eine Motivation fürs Leben.
Mhm. Ah, interessant. Äh, was für 'ne M Motivation hast du daraus gezogen nach dem Film?
Er erzählt dass wir am besten jeden Moment genießen sollten, den wir auf dieser Erde haben, ohne und unseren und unseren unseren Fokus nicht zu verlieren, unsere Leidenschaften nicht liegen zu lassen, sondern das machen, was wir wirklich wollen und das, was uns wirklich Spaß macht.
Mhm. Mhm. Ja, sehr schön.
Einfach 'ne schöne Message halt, ne, und die ist mir halt irgendwie es gibt wenige es gibt viele Filme, die diese Message haben, aber es gibt wenige, die mich dann so motiviert haben und so 'ne ich habe den Film ausgemacht und ich saß dann einfach noch da und habe darüber nachgedacht. Das war echt cool.
Also Mhm. Mhm. Ja, ja, schön. Ja, das Mhm.

Ja, Al Pacino, genau. Ja, das ja, klar. Da also, das das macht auch viel aus, oder? M wie ist das für dich? Ist da jetzt so Charakter das Wichtigste, Musik, Regie oder die Story? Oder, w was, ähm wie siehst du das? Ja.
Genau, genau. Ja. Genau. Ja. Also, ich persönlich bin, ähm, 'n Riesenfan von gut geschriebenen Drehbüchern. Also, die Story muss halt stimmen. Dialoge müssen glaubwürdig sein. Ich mag es überhaupt nicht, wenn da irgendwie gesprochen wird, äh, auf 'ne Art und Weise, in der sich keiner unterhält. Äh. Das Schauspiel sp m spielt natürlich auch 'ne wichtige Rolle, aber, umso mehr der Charakter, der verkörpert wird. Also, wie echt fühlt sich der Charakter in dem Film an?
Mhm, mhm. Mhm. Ja. Also, sozusagen fühle ich da jetzt fühle ich das auch? Fühle ich da mit, oder ja. Das
Genau, kaufe ich das halt ab, ne? Also, kaufe ich das ab? 1., ist das gut rübergebracht, vom Schauspiel und 2., ist der Charakter glaubwürdig geschrieben? Ist der Charakter hat er was Echtes, so weißt du? Hat der Motivation?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Und spürst du manchmal bei so solchen Filmen dann: „Okay, das triggert mich jetzt, weil, das erinnert mich an 'ne ähnliche Situation, die ich vielleicht selber mal hatte“, oder so? Oder, gibt's so was auch?
Ja. Ja. Ja, das gibt's voll oft, das ja, gibt's voll oft, dass ich mir denke: „Oh, das bin ich!“ <laughs> So, weißt du. „Der ist genau wie ich.“ So, ja.
<laughs> Ja. <laughs> Ja, ne, genau, ja. Das Das Das ist schon lustig, gell? Wenn man s äh, so sieht eben, man ist nicht alleine damit, oder so, gell? Man je jemand denkt ähnlich, oder so.
,ja. Ja. Genau. Er ist einfach, wie schon weißt du halt da weißt du halt, dass der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, halt auch so ähnliche Gedanken hatte, in dem Moment, die du halt so und ja, aber ich bin eher ein, äh, Geschichtenmensch, genau. Mir ist die Geschichte wichtiger. Aber, ich bin auch 'n Riesentyp von, äh, guter Kameraführung und guter Regie. Bin ich auch voll der Fan von. Also, lege ich auch Wert
Mhm. Ja. Ja, das ist klasse, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und ist dir auch irgend 'n Film in Erinnerung geblieben, wo du jetzt sagst: „Boah, da war die Musik echt, ähm, äh, so so super, dass mir der Film, äh, deswegen besonders gut in Erinnerung geblieben ist.“, oder so?
Ja, das gibt's auch immer wieder. Also, ich meine, es gibt Filme, die sind jetzt nicht super gut, aber die haben halt wunderschöne Musik, das gibt's. Ähm. Aber e 'n perfekter Film hat halt 'n Zusammenspiel von allem. Die Musik muss natürlich auch stimmen, ne? Also das, was was der der der vibe, der da der da, ähm, rüberkommen soll, der spielt ja auch da spielt ja die Musik auch 'ne Riesenrolle zu.
Mhm. Ja, mhm.

Sag mal, erzähl mir mal bitte von einem Film, der dich richtig bewegt hat. Weil ich interessiere mich total dafür und anderer sicherlich auch, also, das wär spitze.
Och, das ist ja 'ne Frage. Du, da gibt's Unmengen an Filmen, die mich richtig bewegt haben. Ich glaube, ich würde einfach mal den Film nennen, der mich zuletzt richtig bewegt hat. Ähm, un und das wäre jetzt in dem Fall äh, der der hieß „The Life of Chuck“ heißt der Film.
Ja. Au, das hört sich ja spannend an und irgendwie auch gruselig. Geht das in die Richtung, oder wo in welche Richtung geht das?
Ja, also, es ist 'n es ist 'n Drama. Es ist 'n Drama. Es ist 'n es geht um 'ne einfach um 'ne Lebensgeschichte von einer Person, aber ist irgendwie tatsächlich gruselig erzählt, ist etwas gruselig erzählt. Der Film fängt
Ah. Ach, spannend. Aus welcher Version oder Sicht, äh, aus der Ich-Perspektive, oder so mehr von von außen, dass man drauf schaut?
Kommt schon von außen. Also, wir haben einen Erzähler, der erzählt die ganze Zeit, was passiert. Aber das Coole an dem Film ist, der fängt von hinten an. Also
Mhm. Oh, das ist ja mal was ganz Neues. Das ist ja ganz anders.
Ja, vor allem, 'n Film ist ja ein Film ist ja normalerweise in so 3 Akte eingeordnet, Akt 1, 2 und 3. und, äh, der Film fängt halt bei Akt 3 an, geht dann auf Akt 2 und dann auf Akt 1. Ähm
Ja. Das ist ja auch spannend, ja.
Ja, total. Also, auch wie der anfängt, wie der anfängt, das ist so so was hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Vor allem ja.
Raffiniert, ja. Auf die Idee muss man erst mal kommen, nicht wahr? <laughs> Ja.
Ja, ja, und ist auch lustig, dass du halt fragst, dass es sich so gruselig anhört, weil der Film ist eigentlich nicht gruselig, aber es gibt so 'n paar Momente, die sind einfach so anders und so unangenehm auf bestimmte Art und Weise, dass es dir so 'n kleines, gruseliges Gefühl gibt tatsächlich.
Mhm. Ja, ja, vermutlich, weil du Chuck genannt hast, und irgendwie habe ich da an so 'ne Puppe gedacht, glaube ich. <snorts> Aber ja, das ist <laughs> aber ja. Ja, und war dann der Anfang von dem Film dann 'n überraschendes Ende für dich oder war das so vorhersehbar dann?
Äh, ja, vermutlich. <laughs>

Oh, ah.
Das ist auch 'n Animationsfilm, also ein Zeichentrick gewesen. Ähm, den habe ich jetzt vor Kurzem wieder geguckt und mir sind fast wieder die Tränen gekommen. Also, funktioniert immer noch. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt halt Nostalgie ist, ne, aber insgesamt funktionieren Filme von früher
Ja. Mhm. Ach, wie schön. Ach süß. Ja, was was hat dich da so besonders, äh, berührt bei dem Film?
Äh, ja, das Finale, das war einfach so emotional gestaltet, d d ähm, der der Tod vom Giganten und, ähm
Ah, mhm, mhm.
Ja, das war halt damals, als Kind hat mich das echt schon emotional zerstört, würde ich sagen. <chuckles>
Das ist schön. Oh, süß. Ja, äh, ist interessant, dass einen das trotzdem noch so bewegt und dass man sich auch an die Erinnerung oder an das Gefühl auch sofort wieder so Anschluss, ähm, finden kann und es auch wieder so fühlen kann, gell so. Ja.
Ja. ja. Voll.
Finde ich auch toll. <clears throat> Spitze. Ja, schön. Ja, also, ich glaube, da geht's vielen so wie bei, ähm, das das Einhorn oder so, wie <chuckles> das, äh
Ja. Genau, das letzte Einhorn ist auch so 'n Film, genau, ja. <laughs>
gell? Ja, genau. <laughs> Ja, genau. Ja. Ja, aber da sieht man, f für dich ist es ist es wahrscheinlich auch so, ist egal, ob's jetzt Zeichentrick ist, oder mit echten Schauspielern oder so. Es muss einfach irgendwie 'ne 'ne Nachricht haben, oder 'n Gefühl in dir erwecken, oder so, ne, und, dann ist es eigentlich egal, in in welche Richtung es geht. Oder wie ist ist es für dich auch so, dass du jetzt sagst: „Ist eigentlich egal, ob jetzt Krimi, Drama, Zeichentrick oder echte, äh, Leute, es muss halt einfach passen.“, oder
Das ist auch so was. Da kommen einem auch die Tränen. Ja, ja, tatsächlich. Aber vieles Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, voll. Also, mir ist das also ich ich ich es gibt Leute, die sagen, ja, ich gucke keinen Zeichentrick, weil ist für Kinder, so. Aber, ist halt überhaupt nicht so. 'N Zeichentrickfilm kann genauso Emotionen bei dir erwecken, wie jetzt 'n Film mit Schauspielern, wenn nicht sogar mehr. Also, da gar keine Unterschiede. Wie von Anfang gesagt, mir sind gute Geschichten wichtig und, äh, 'ne Geschichte kann auch, ähm, fantastisch erzählt sein, muss nicht immer realistisch sein.
Mhm. Mhm. Mhm. Absolut, ja. Ja, richtig. Ja. Auf alle Fälle, ja. Da stehe ich voll hinter dir. Ja, sehr schön. Ja, und gibt es noch einen Film, den du so in Zukunft unbedingt noch, äh, sehen möchtest eventuell, der jetzt noch grad auf deiner Liste steht, oder so?
Ja. Ach, lass mich da gar nicht erst anfangen. Ich habe hier 'ne Liste vor mir, mit knapp 300 Filmen, die ich noch gucken will. Ähm
Ah, super, <chuckles> dann wird's nicht langweilig, oder? <laughs>
Also, ich habe <giggles> ja, ja, ich habe schon 'ne riesige Watchlist hier vor mir an Filmen und die wird auch immer größer die wird Mhm. genau, also, Filme, die ich halt auch noch nicht gesehen habe, ne? Aber es kommt doch immer wieder vor, dass ich 'n Film gucke, den ich schon zehnmal gesehen habe, aber ich habe einfach Lust auf den, dann gucke ich den nochmal.
Das ist super, ja. So muss sein. <giggles> Ja, toll.

Mhm, mhm. Ja, schön. Ja, ist auch schön, wie du erzählt hast, dass, ähm, grade der eine Film dich so zum Nachdenken gebracht hat und dass du dir dann gesagt hast: „Okay, in Zukunft, äh, lebe ich mein Leben bewusster im Alltag und bin mehr vielleicht auch mehr dankbarer für das, was ich habe und genieße mehr am Tag und weiß alles mehr wertzuschätzen“, oder ja, so auf die Art, jeder Tag könnte der Letzte sein, ne?
Genau. Genau. Mhm. Ja. Genau, genau. Jetzt, wo wir grad drüber reden, fällt mir grad noch 'n Film auf, bei dem es das letzte Mal so war. Das war, ähm das ist 'n Disney-Film, 'n Disney-Pixar-Film, der hieß „Soul“, hieß der. Der ist, ähm, gar nicht so alt. Da geht's auch um einen Pianisten, der quasi sein ja, nicht mit seinem Leben zufrieden ist, weil er sich halt gedacht hat, dass er irgendwann ein Profipianist werden soll und ja es kam halt nicht so. Auch 'n wunderschöner Film, der dann auch der stirbt dann kurzweilig und dann ist es so: „Okay, wofür habe ich jetzt gelebt?“, so. Ja.
Ja. Ah. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, der ist super gemacht, gell? Ja, also, ich äh, ich habe schon ja, der der da der hat richtig gutes Feedback bekommen, das stimmt, mhm.
Ja. Ich fand den super, ja. Genau, das war dann auch so 'n Pixar-Film, der dann eher für Erwachsene war als für Kinder, würde ich sagen so. Aber das gibt's auch eher seltener, dass diese Disney-Filme die haben immer was für Erwachsene gehabt, aber da war das wirklich sehr, sehr drastisch hauptsächlich für Erwachsene, habe ich das Gefühl.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, und würdest du nicht sagen, dass in jedem von uns ja auch irgendwo noch 'n Stück Kind steckt? <chuckles> <laughs> Ja.
Ja, 100 %, hundert Prozent. Ich glaube also, ich, äh, fühle mich immer noch wie 14 so, ne, teilweise. <chuckles>
Siehst du? <laughs>
Ja, ne, also, ich gucke auch noch Filme, die ich von früher gerne geguckt habe. Ich gucke auch immer noch. Na klar.
<chuckles> Ja, das gibt dir auch 'n schönes, äh, Gefühl, wenn man so 'nen Film von früher sieht, oder? Hast du da auch so bestimmte Serien, also, da wo du sagst oder so bestimmte Filme und Serien, die vergisst man nicht. Und wenn man das dann wieder, äh, sieht und egal wie wie das gemacht, äh, wurde damals noch, man man liebt das trotzdem noch, ne, und hat
Genau, genau. Genau. Ja. Ja, ja, also, es gibt einen Film, das war glaube ich, der 1. Film, bei dem mir auch die Tränen gekommen sind als Kind. Ähm, der heißt, äh, „Der Gigant aus dem All.“ Kennt man vielleicht „Der Gigant aus dem All.“
Mhm. Mhm. Wie heißt der? Wie nochmal? Ja.